Como o celular te ajuda ou te atrapalha nos estudos?
Ah, boa, eh, das vezes que eu usei o celular pra estudar, eu acho que não teve nenhuma vez que ele me atrapalhou, eh, eu acho que ele atrapalha se você estiver estudando de uma outra maneira e ele tiver do teu lado, e aí notificação ficar entrando, eh, por isso que das vezes que eu não estava estudando com o auxílio do celular, eh, eu coloco ele no eh, pra vibrar ou pra não pra não tocar, né, aquele pra não, eh, <clicks tongue> no silencioso exatamente. É.
Ah é? Certo. Aham. No no silence no s silencioso tá. Aí, e v você deixa, mas você você costuma deixar, assim, quando você está estudando? Você costuma deixar ele perto de você ou você costuma deixar longe num outro cômodo? Como é que é?
Não, eu não, eu deixo eu deixo, assim, não longe mas, eh, que eu não tenha a visão da tela, eu já eu coloco pra baixo, viro pra baixo ou se se eu coloco na na na bancada da cozinha fica ali, é porque daí eu f eu determino que aquele tempo eu vou fazer tal coisa, seja pra ler ou seja pra estudar, eh, o que for.
Ah. Hã. Certo. E e você consegue se controlar? Por exemplo, não virar ele e tipo, vo você já se pegou, assim, tipo, pegando o celular entrando sei lá, num aplicativo, TikTok, Instagram, enfim, sem nem notar que você estava fazendo aquilo, você já fez isso ou não?
Não, não, eu eu acho que eu sou eu sou bem disciplinado quando eu sento pra fazer alguma coisa eu falo: "Eu preciso agora de, sei lá, meia hora pra estudar isso aqui." Eh, aí eu não fico mexendo, aí eu ponho até aquela pra não vir notificações, né, que eu não lembro agora como que é em português deu deu branco, que é o do not disturb, né, pra pra não entrar nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum tipo de notificação então, eu não fico procurando nada ou olhando nada quando eu tô focado, por exemplo, escutando um podcast de de uma língua que eu que eu esteja aprendendo, ou lendo um livro, aí, de repente, eu tô lendo no no né, no no tablet, e aí o telefone tá, mas eu deixo ele eu não deixo ele perto, e aí eu eu foco naquela naquela tarefa no momento, ali, e aquilo que eu vou fazer sem ficar me distraindo.
Não. Ai que bom. Tá. Sim. Tá, sim, uhum. É. Certo. Uau. Certo. Entendi. E e você tem alguns aplicativos que você usa no celular pra estudar? Ou ou ou e se
É. Então, tem um tem um site que eu uso, para um podcast, né, que eu escuto para francês e eu acesso esse site, aí eu coloco o telefone para não tocar e e aí eu não fico olhando. Eu fecho o telefone, né, estou com meu fo fone de ouvido e fico escutando, então dá ali entre 15 minutos, meia hora para escutar. E também tinha um outro aplicativo que eu usava para aprender a língua que também era um processo de meia hora
Certo. Legal. Certo. Certo.
e eu fazia a mesma coisa eu não queria porque já aconteceu antes de eu esquecer de colocar o telefone para não tocar e tá no meio da lição e e entrar uma mensagem ou entrar uma no notificação, sabe? Então para evitar isso aí eu ficava eu eu faço isso pra pra não ter nenhuma nenhum tipo de dist nenhuma nenhum tipo de distração durante esse período do do aprendizado.
Ah, entendi. Entendi. E para você funciona? Hã, Ah que bom. E você já usou assim para gravar aula, tirar fotos de slides e depois ter que voltar ali?
Funciona super bem, é. É. Pra gravar gravar alguma aula, você diz, com o telefone? Já já já, eh, na época da faculdade tinha algumas aulas que eu gravava
Tipo isso, isso, ou já. Sei.
áudio, né, não não vídeo, gravava pra pra ter como referência depois, pra poder estudar, né, ou faz pra recapitular, eh, algumas eu uso também isso pra, por exemplo, o lado de composição, né, como eu sou músico, às vezes, eu tenho uma ideia e eu canto a ideia no telefone
Certo. Certo. Certo. Ah.
e ele me ajuda por isso, então eu tenho aquela ideia ali, porque já aconteceu anteriormente também de eu ter uma ideia e não ter como registrar ou esquecer de gravar no telefone e depois esquecer a e essa ideia.
Sim. Olha, esse é interessante, é.
Então É, então eu já fiz isso, eh, inclusive a minha última composição aconteceu assim, eu estava tomando banho e naquele dia o telefone estava na pia, eh, e aí eu comecei a cantarolar uma a melodia falei: "Cara, tá legal isso aqui." E aí o eu só abri, assim, o box, né, já liguei pra pra gravar o o áudio, cantei aquele pedacinho, desliguei e voltei a tomar banho, e e aí desenvolvi em cima daquilo, só que daí foi legal que eu estava com o telefone próximo, que daí eu não esqueci.
Certo. Hã? Tá. Olha. Tá ai ó. Ta vendo, eh, por mais que a gente ache que é só uma um objeto que desconcentra a gente, enfim, dependendo da da sua função, enfim, da sua necessidade pode ser uma coisa super super útil, né?
Pode, pode. É é que é uma ferramenta tão potente, né, se a gente para pra pensar, assim, no
É. Sim.
Poxa, assisti o o desenho dos Jetsons, anos atrás, eu eu pequeno assistindo e era eles tendo, eh eh, conferência de vídeo com um médico.
Certo. Lem É.
E é justamente o que a gente tem hoje em dia, que acontece, né, você fazer uma videoconferência com um amigo que está em outro país na palma da tua mão. Então, é super interessante de parar para pensar, a gente não leva tanto em consideração, mas é uma super ferramenta. Eh
Si Sim. Sim. É, eu ti e anti antigamente era só assim, uma coisa futurista, né, e hoje é nossa realidade, né.
Exatamente! Exatamente, o que a gente via em desenho, via em filme e tal, e hoje a gente está vivendo isso, né. É é claro que como qualquer outra coisa, né, nada é 100% positivo, e aí entram, né, eu o o que eu prego muito é o esse lado do da mídia social que toma muito tempo e eu sempre estou me policiando pra diminuir, né, esse esse consumo, né, de mídia social pra não ficar tanto tempo na frente do celular
Sim. Sim. Hã. Sim. Sim.
Com isso, né.
É um ladrão de tempo, né.
É um ladrão de tempo, exatamente.
Ah, e e você acha, assim, que essa molecada hoje que tá todo mundo, é co d com tela, tem acesso, enfim, as redes sociais e, Youtube, TikTok, você acha que é um prejuízo, assim, te eles terem, eh, e não é não só isso, né, eles, eu penso que alguma alguns jovens eles perderam o controle, né, do essa coisa que você consegue fazer de deixar de lado e num e num acessar aquilo enquanto que você está estudando e se concentrando. Você acha que isso hoje atrapalha ba assim, os os jovens nos estudos deles?
Eu acho que sim, com relação a essa necessidade de você tá, né, que todos nós estamos hiperconectados, né, toda hora e e a geração mais nova agora, parece que é um desespero se não tiver com o celular e, esse lado, eu acho que é prejudicial, sem dúvida, também j trabalho como músico, e já e educador também, então então, sem dúvida nenhuma, isso acaba, eh, sendo prejudicial pra para os alunos, né, pra geração mais nova, mas também, tem o lado positivo que tem várias escolas, por exemplo, que oferecem já um computador ou um tablet para os alunos, pra fazer todo o trabalho por ali, porém você não tem acesso a coisas diferentes, né, você tem acesso àquela plataforma da escola e e é super interessante, porque você pô, eu venho do tempo que a gente ainda fazia a prova com mimiógrafo, a pro a prova vinha vinha cheirando a a álcool. Então, pra você fazer disso, né, pra agora o pessoal tem, ali, tudo na na ponta dos nas pontas do dos dedos, então é é incrível, né, e com a facilidade muito grande, uma rapidez também muito grande.
Sim. Sim. Ah, certo. Certo. Sim. Certo. Tá. Álcool. <giggles> Dos dedos. Sim.
Mas, como eu disse antes, para um outro lado, acaba prejudicando, porque daí você prejudica a atenção do aluno, né, eh, o envolvimento geral, né, de comunidade, que tanto que a as a <clicks tongue> as gerações agora mais novas têm têm dificuldade em senso comunal, de você conectar com outras pessoas, eh, pessoalmente, sabe. Então, eu acho que isso é um é um problema, de você não conseguir sentar na mesa e conseguir desenvolver um mais uma uma uma conversa.
Sim. Com outr Sim. Sim. Sim. Sim, tá ta prejudicando a a so socialização, né, é.
A não ser que seja algo, eh Total, total, que aí, né, na maioria das vezes você vê, s agora agora eu fico até surpreso quando encontro uma pessoa mais nova que eu converso e e, sabe, troca uma ideia mesmo, conversa e consegue desenvolver, eh, e tem outras vezes que as pessoas são mais monossilábicas e fica só aí né, a gente vê que isso aí
Sim. Hã. Sim. Desaprende, é, desaprende até o olho no olho, não é, eh, não é? Ah, e como educador você sente isso, você sente esse impacto, assim, nos seus alunos e
Exato, exato, exato. Sim, eu já vi, já tanto com <clicks tongue> a interação entre eles ou com outras pessoas, de você saber, né, como agir com outras pessoas, eu acho que acaba influenciando também no bom senso. Então, acho que, hoje em dia, o bom senso tá tá cada vez mais escasso, e e eu acho que até é, até por, eh né, do lado das gerações mais novas também acaba complicando aí, eh, não não se tem mais respeito por autoridade, por exemplo, professores e tal, em vários casos, né.
Co Sim, eu concordo. <laughs> Sei, até os pais até os pais dos colegas, viu, eu como mãe posso dizer.
Exatam ah, então então, exatamente, eu também já ouvi casos, né, de de
Sei.
na na escola, na época dando aula pra pra alunos de primeiro grau, já dei aula pra aula aula de segundo grau também...
Sim. Tá.
e você vê, assim, essa essa dinâmica, também, às vezes, dá problema, também, com pai de aluno, que aí são superprotetores, que até umas gerações atrás não era, o professor cara o professor falou, você fica quieto, o professor tá certo, é isso aí. Salvas as salva as exceções, né, agumas coisas, claro, <coughs> desculpa, mas é, eh, perdeu-se, eu acho que por por conta dessa super conectividade de todos nós, esse respeito ao mais ao mais velho, ao ao professor, à hierarquia que você na escola você é aluno, você cara, você tem que seguir as regras
Sim. Sim, sim. Claro. Sim, imagina. Sim. É. Sim. Sem dúvida, sem dúvida.
de você responder, mas responder, né, de forma educada a a própria a a própria o a convivência, ali, com com os outros alunos, né, que é super esquisito.
Sim. Sim, tá to é super esquisito, porque eles eles estão conectados, supostamente, num num universo virtual, mas completamente desconectados do un universo real, né.
Exatamente, exatamente, e
É, e e você acha que rola essa discussão tam essa desconexão, também, com os estudos, com a a parte intelectual deles?
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, até, aqui onde eu moro, eh, passaram recentemente, né, que o os celulares são proibidos dentro da da sala de aula.
Boa, sim.
Então, eles colo eles instalaram, algumas escolas instalaram, eh <clicks tongue> Armários? Só armário pequeno pra celular fora da ali no pátio da escola. Então quando eles entram, na entrada da da escola, entra, você trava aquele celular ali naquele armarinho pequeno, e você só pode pegar ele acho que você pode pegar, ali, no intervalo e o obviamente depois que você sai da escola mas
Ah. Boa. Certo. Certo. Na hora de nossa! Achei o máximo isso.
Eu também achei incrível, porque daí você começa a ver, o desempenho dos alunos começa a melhorar, né. Porque daí você voc
Sim. Ah. Era i era isso que eu ia te perguntar, você sentiu essa diferença na na no desempenho, na performance da das criança?
No um nas minhas aulas não. Mas é, assim, não não muito. Mas eu acho que você percebe na na retenção da atenção, né. De você estar passando alguma coisa ou falando alguma coisa e a pessoa conseguir manter o contato visual com você, que você tá falando, e não simplesmente ir pro pro mundo do do nada, assim, sabe?
Tá. Tá. Certo. Tá. E e a parte co comportamental? Você acha que melhorou também, depois disso?
Hum, essa aí eu já não sei, porque eu não sou professor que nem os professores que dão aula pra mesma turma o dia inteiro.
Hã, é. Ah tá, entendi. Tá.
E e aí agora também, ultimamente eu tenho aul dado aula pra alunos mais velhos, então são alunos de faculdade. E é, é, exatamente. Mas eu imagino eu imagino, se fosse pra pra chutar, assim, eu imagino que isso deva ser benéfico pra né, no comportame pro comp comportamento e ajudar os professores, né?
É. Ah tá. Ah, entendi. Já é outro público, é. E no Hum. Teu comportamento. Ah. Imagino que sim também.
É.
É, e mas é interessante, né, pensar em como como a gente foi educado lá atrás e como hoje tem sido e o a os impactos inclusive en enfim, saúde mental e autoestima, enfim. Mas mas eu gostei de ouvir, assim, sua perspectiva, ainda mais, assim, uma pessoa que é um educador, eu acho que você tem uma perspectiva diferente pra dar sobre esse tema, né?
Exato. Exatamente. Pois é, que a gente acaba vendo, ali, né?
Sim, sem dúvida.
Vivenciando mesmo. E, é.
Ah legal. Sim, adorei conversar com você, foi ótimo. Obrigada, viu. Eu que agradeço.
Olha, obrigado. Obrigado você, e até uma próxima então.
Até uma próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.